Ya, çok uzun süredir bir, emm, istediğim bir dil öğrenme, eee, konusu var ve ben bunu bir türlü başaramıyorum. Erteliyorum, erteliyorum ve, hani, başlamam da gerekiyor. Böyle biraz üstümde baskı da hissediyorum. Bir türlü o motivasyonu kendimde bulamıyorum ve h hani, bu yüzden de, ya, seninle konuşup böyle bir tavsiyelerini almak gerçekten çok işime yarar.
I hı. Ya, tabii ki yardımcı olmak isterim ama şu an yaşadığın hayata dair, hani, biraz daha detay verirsen ona göre belki biraz, aaa, daha sağlıklı tavsiyeler verebilirim. Mesela, tam zamanlı bir işte çalışıyor musun? Eee, çalışıyorsan vardiyalı mı, yoksa, hani, normal mesai saatleri mi? Eee, haftada kaç gün izinlisin? Bunun dışında çok yoğun bir hayatın mı var? Hani, şeyi anlayabilmek için, belki, ne zamanları ayırabilirsin bu dili öğrenmeye? Artı, bir kursa gidebilir misin, yoksa evde mi, hani, vakit, evde vakit harcayarak mı öğrenebilirsin? Bu nedenle soruyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Eee, şöyle açıklayabilirim sana en kısa hâliyle: Yoğun bir hayat tempom var. Küçük bir çocuğum var. Eee, akademisyen olarak çalışıyorum ve çok yoğun, yani, bazen hafta sonları bile, eee, bilgisayarı açıp çalışmak durumundayım. Yani, tam zamanlı bir iş. Eee, hem evden çalışıyorum hem ofise gidiyorum. Eee, saatler, tabii, çok erken başlayıp, işte, akşam 17:00'ten önce bitmiyor maalesef. Eee, dolayısıyla, böyle, hani, çok, eee, kurumsal bir yerde çalışmak gibi de değil. Hani, benim bildiğim kadarıyla eski iş deneyimimden, hani, işin olduğu zaman, eee, giriş ve çıkış saatlerin üç aşağı beş yukarı belli ama akademisyen olarak çalışınca pek öyle değil. Stresi bol ve çalışma saatleri uzun bir iş. E, bir de bunun içine, eee, küçük çocuğun, çocuğun işleri ve günlük rutin hayatın koşturmacası olunca, eee, böyle biraz zamanı yönetmede de problem yaşıyorum açıkçası ve, e, tabii, yorgun ve, eee, böyle, daha düşük enerjili de hissediyorum kendimi.
Hı hı. Anladım. I hı. Doğru. Evet. Tabii, tabii, seni çok iyi anlıyorum, çünkü anlattığın kadarıyla inanılmaz yoğun bir hayatın var ve dediğin gibi akademik, eee, bir kariyer, eee, yani, normal mesai saatleri dışında da çalışmak zorunda kalabiliyorsun. E, bir de küçük çocuğun varmış. Dolayısıyla, yani, hiçbir şeye zaman bulamaman, yoğun olması, stresli olması bunlar çok anlaşılabilir durumlar. Eee, bu durumda, o zaman bu kadar yoğunluk varsa, hani, bir kursa gitmen, eee, çünkü mesela, haftada her çarşamba, işte, gi 2 saat gibi bir şey senin için zor olabilir, fazla uzun çalıştığın için, mesai, eee, uzayabildiği için. Dolayısıyla o zaman sana daha esnek bir, eee, çalışma bulmak lazım. Tabii, bir de şey var, hani, hemen başlayamıyorum, erteliyorum sürekli dedin. Bu ertelemenin arkasında da çok yoğun bir programın olmasını eee, olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle her hafta bunu çalışmalıyım, her hafta 3 saatimi ayırmalıyımdan ziyade, mesela, daha, ııı, esnek olabildiğin günde izin günlerini düşünelim. İzin gününde sonuçta mesaiye kalma gibi bir şansın yok, izinli olduğun için. Tabii ki günlük yapman gereken işler var. Dolayısıyla bunu böyle bir uygulama satın alarak veya uygulama indirip oradan ders satın alarak, eee, hangi dili öğrenmek istiyorsan, eğer biraz altyapın varsa, mesela, konuşma odaklı bir şey öğrenmek istiyorsan, eee, konuşma dersleri alabilirsin yo ııı, veya gramer odaklı çalışmak istiyorsan, ııı, gramer veya tamamen sıfırdan yeni bir dil öğrenmek istiyorsan, yani, evde veya herhangi bir kafeye gittiğinde, kahve içerken bile çalışabileceğin, öğrenebileceğin bir uyg online uygulama önerebilirim sana. Bu, hani, hem esnek olur hem de senin uygun olduğun zamanlarda, dediğim gibi, bir kafede bile, hani, açıp böyle bir 10 dakika, eee, bakabileceğin, eee, bir şey olabilir diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Galiba. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hımm. Mantıklı. Yani, evet, uygulama meselesini, niyeyse şimdiye kadar hiç hiç düşünmedim. Sanki böyle, sıfırdan başlayacağım için, eee, böyle sanki her gün, eee, belli saatlerde yapmam gerekiyormuş gibi düşündüm ve bu da hâliyle çok ciddi baskı oluşturdu üzerinde. Yani, zaten birçok şeyin stresi ve baskısı altında hissediyorum kendimi. Çünkü her şey süreli, sürekli bir şeyleri yetiştirmek zorundayım. Bir de kendi kendime şöyle dedim, yani, zorundayım, evet, bu dili öğrenmem gerekiyor ama, eee, şimdi ona ayıracak böyle bir mental kapasitem yok. Eee, böyle bir enerjim yok. O yüzden biraz erteledim. Ama şimdi sen böyle esnek saatler, bir uygulamayla da bu olabilir, başlayabilir diyorsan kulağa çok mantıklı geliyor aslında. Deneyebilirim. Evet.
Hıı. Haklısın. Hı hı. Tabii ki, tabii ki başlayabilir. Çünkü hem biraz, eee, şim motivasyon eksikliğin de var. Hani, eee, o ü sorumluluğu almak istemiyorsun doğal olarak çok yoğun olduğun için. Bir de senin dediğin gibi, yapmak zorundayım, öğrenmek zorundayım, hi eee, olduğu için belki bir zorunluluktan dolayı da bu seni itiyor olabilir. Hani, gerçekten, mesela, hobi olarak, evet, ben bu dili öğrenmek istiyorum dediğin bir şey olsaydı, belki bu kadar ertelemezdin ama genelde, hani, insanlar üzerinde bir şey zoraki olduğu iç zaman, eee, yapmaktan kaçınılır. Dolayısıyla bunu böyle bir aslında, hani, eee, istediğin zaman yapabileceğin, yani, bir süre koymak zorunda değilsin. Bu sende, hani, stres yaratır. Ben ha haftada 3 saat, işte, bu de eee, öğrenmek zorundayım gibi bir hedef koyduğunda bu seni çok strese sokabilir. Zaten yeterince stresin var. Dolayısıyla böyle ne zaman uygun olursan o uygulama orada duracak ve sen uygun olduğun bir zaman, hani, belki, eee, yemek pişirirken bile o bir yanda, mesela, sen yemeğini yaparken o uygulamada, eee, dinleyeceksin belki kuralları. Böyle bir şey de olabilir, yani veya ütü yaparken, hani, bir yerden dinleyebi dinleyerek de öğrenebileceğin programlar var çünkü. Aslında bir dili öğrenmek dinlemekten ve, yani, çoğunlukla dinlemekten geçiyor. Çünkü sana şöyle örnek verebilirim. Mesela bebekken sen ana dilini nasıl öğreniyorsun? Duyarak öğreniyorsun. Annenin, babanın konuşmasından, çevrenin konuşmasından öğreniyorsun. Yani, bunu gramerli bir şekilde öğreniyorsun. Dolayısıyla sen o uygulamadan aslında dinleyerek, yani, bir kulak aşinalığı olacak, ister istemez o kelimeleri öğreneceksin, grameri öğreneceksin ve, hani, vaktin olduğunda da yazılı da çalışabilirsin. Ben nasıl, eee, ne düşünüyorsun bu fikir ile ilgili?
Hı hı. Galiba. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Tabii. Hı hı. Doğru. Yani, gerçekten rahatlattın beni, sağ ol. Çünkü ben o kadar yapılamaz, edilemez şeklinde yaklaşıyordum ki. Bir de aynen senin dediğin gibi, yani, böyle yapmak zorundayım, etmek zorundayım dedikçe, dedikçe daha böyle bir dağ gibi büyüdü kafamda bu iş. Eee, bir de şimdi, eee, hem işim hem de yaşam, eee, alanım sebebiyle gerçekten ben de çok öğrenmek istiyorum. Öğrenmek zorundayım da bir taraftan. Yani, hayatımı kolaylaştıracak, işimle alakalı çok rahatlatacak beni, eee, dil öğrenmem. E, ama bu tabii, bu zorunluluklar, yapmalı, etmeli, mecbursun, neden hâlâ yapmadın şeklindeki yaklaşımlar, benim kendi kendime yaptığım, eee, daha da bir zora sokuyordu beni. Yani, böyle asla olmayacak, sanki böyle çok, emm, her şey bitsin, ondan sonra, böyle, işe de gitmeyeyim, tam bir vaktim olsun da öyle öğreneyim şeklinde kafamda yer etmiş niyeyse. Hani, şimdi sen böyle söyleyince, yani, bu yemek yaparken de olur, ütü yaparken de olur, işte, ne bileyim, bir yerde bir kahve içerken de olur. Eee, yani, hiçbir şey yapmamaktansa, eee, işte, senin söylediğin yöntemi kullanarak galiba her gün de, eee, kendimi maruz bırakmış olacağım bu dile. O yüzden çok çok daha mantıklı geliyor. Peki, eee, çok kullandığım da, eee, bir, ııı, şey olmadığı için, böyle kullanma alışkanlığım da olmadığı için, emm, yani, ilk uygulamayı kullanırken motivasyonum da gitsin istemiyorum. Çünkü çok teknolojiyle, eee, bu açıdan çok haşır neşir biri değilim. Eee, olur da motivasyonumu kaybedersem, eee, neler yapabilirim? Yani, hani, kaçınma yaşamayayım tekrardan, bir de ertelemeyeyim böyle bir şeyi diye.
Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Evet. Evet. I hı. Evet. Hı hı. Motivasyonunu kaybedersen aslında şöyle bir şey önerebilirim. Mesela sosyalleşebileceğin de aynı zamanda. Şimdi eğer içinde bulunduğun ülkenin dilini öğrenmek istiyorsan bu çok çok daha kolay olur. Eee, senin gibi oraya gelen, yani, göçmen, eee, insanlar vardır diye düşünüyorum ki vardır, her ülkede ve bu, eee, hepsinin de ortak amacı, bir dil öğrenmek oluyor, yaşadığı ülkenin dilini öğrenmek oluyor. Dolayısıyla bunların böyle, eee, genelde, eee, şey oluyor, böyle konuşma kulüpleri. Eee, haftada bir veya işte, eee, o artık kulübün nasıl buluşma sıklığı varsa, eee, böyle kulüplere katılabilirsin ve her hafta katılmak zorunda değilsin. Sana işte, ne zaman uygunsa o, ııı, hafta katılıp, mesela orada hem sosyalleşebilirsin, sosyalleşebileceğin ya yani, birileriyle konuşmak, sosyalleşmek hoşuna gide gider diye düşünüyorum. Bu seni motive edebilir. Hani, her gün ders çalışmak gibi veya dinleyemediğinde hem gidip yeni kültürler tanımak, hani farklı insanlarla tanışmak, aynı zamanda, hani, konuşma, aaa, pratiği yapmak, eee, eğlenceli olabilir diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Ha. Güzel. Hı hı. Hı hı. Ya, gerçekten, eee, çok iyi gelebilir. Özellikle, hani, şu sosyalleşme dedin ya, zaten böyle farklı bir ülkede yaşamanın, bir de bu yoğun tempoda, eee, çok eksik kalan bir alan bu sosyalleşme, insanlarla görüşme. Çünkü çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Eee, hani, hiç fırsatım olmuyor yeni insanlarla tanışmak için, eee, dışarı çıkıp, eee, işte ne bileyim onlarla bir vakit geçireyim, bir kahve içeyim. Çünkü insan dışarı çıkarsa, bir yerlere giderse birilerini bulabilir, görüşebilir. Eee, benim öyle bir imkânım da olmuyor ama senin dediğini yaparsam, eee, hem bir şekilde bunu da kendimi iyi bir anlamda mecbur bırakmış olurum. Eee, bir anda birden fazla konuyu halletmiş olurum. Çünkü, eee, sürekli kendi başıma olmak da böyle bir strese sokuyor beni, yalnızlaştırıyor. Eee, yani, konuşma kulüpleri belki, eee, benimle aynı seviyede insanlarla çok işime yarayabilir. Ya, gerçekten çok çok, eee, böyle işime yarayacak hem de beni rahatlatacak pratik bilgiler verdin. Rahatlattın beni, ya, sağ ol. Ben kafamda çok büyütmüştüm çünkü bu konuyu. Eee, çok çok teşekkür ediyorum o yüzden sana.
Hı hı. Evet. Ih Aynen. Hı hı. Kesinlikle. Rica ederim, ne demek ben böyle küçük eğlenceli şeylerle, eee, öğrenebileceğini düşünüyorum. Hoşça kal.
Hı hı. Görüşmek üzere hoşça kal.